Du, jetzt gerade in den Aktionswochen, da merke ich immer wieder, dass, wenn ich was kaufe, was dann auch leider gar nicht so selten vorkommt, dass ich eben immer wieder so 'n schlechtes Gewissen habe, was mich einfach unendlich nervt. Also, das sind eben diese Impulskäufe, die man kennt, wobei ich gar nicht weiß, ob man das genau Impulskauf nennen kann, weil wenn ich etwas größeres kaufe, dann bin ich schon jemand, der sich da sehr viel informiert, vergleicht, 'ne Nacht drüber schläft, aber, wenn ich mir irgendwie einmal was in den Kopf gesetzt habe, dann kriege ich es nicht mehr raus. Und dann werde ich es wahrscheinlich auch kaufen und dann steht es hier und dann denke ich mir: „Ah, musste das jetzt sein?“ Aber, ja, das ist eben dieses schlechte Gewissen und ich weiß nicht genau, wie ich das dann irgendwie immer in 'n Griff bekommen soll.
Mhm. Hm, mhm. Mhm. Ja. Mhm. Also, ich verbinde auch mit Impulskäufen eher wirklich, hm, ja, Käufe aus dem Impuls heraus. Also, spontan, jetzt, äh, nicht größere Anschaffung, äh, wo man sich ja doch als halbwegs rationaler Mensch dann doch so 'n paar Infos besorgt, wie du es ja auch gesagt hast. Äh, das kommt bei dir also nicht so vor, unbedingt?
Mhm. Ja, ja. Ne, genau. Ich würde es aber trotzdem gar nicht, ähm nicht impulsiv nennen, weil im Grunde genommen ist es schon impulsiv, aber auf 'ner anderen Art. Ich versuche es mal zu erklären. Ähm, mir konnten ich ich scrolle durch irgend 'ne App. Ich habe da so 'ne Angebots-App, ähm, da sind immer ganz tolle Angebote, wenn so Niedrigpreis erreicht ist. Und dann scrolle ich durch und dann kriege ich auch mal so 'n Impuls bei irgend so 'nem Artikel: „Boah, das das brauche ich ja. Das brauche ich jetzt“, ne? Eigentlich brauche ich das gar nicht, aber ich sehe das Angebot und denke mir so: „Boah, ja, doch, das brauche ich.“ Und das ist dieser Impuls w und der geht dann nicht mehr raus. So das ist nicht bei mir, dass ich dann i ich habe dann den Impuls und kaufe es direkt, sondern ich kriege 'n Impuls und der hält dann auch an, ne? Ja, ja, genau, ne? Dann fange ich an zu vergleichen, dann ver v suche ich Vor und und Nachteile, warum ich mir das kaufen sollte, warum nicht. Und ja, am Ende des Tages kaufe ich das dann doch.
Mhm. Mhm. Mhm. <chuckles> Äh. Ja, ja. Der hält an. Ah, ja, ja, okay, okay. Ja. Ja. Ja, ist also eher so 'n Kriechimpuls und, äh, auch das finde ich ja interessant. Äh, du sagst: „Selbst wenn ich das, äh, äh, hin und her überlege, also, Pros und Cons, äh, das hätte ich mir auch sparen können, weil letztendlich weiß ich, ich kaufe es sowieso, oder ich hätte es sowieso gekauft.“ Also, der Impuls ist dann doch stärker als die Ratio, die sich dann doch im Hintergrund irgendwo einschaltet und meldet.
Mhm. Ja, genau, richtig, so sieht's aus. Also, s hast du's schon sehr gut beschrieben, also ne, ich kriege das dann nicht in den Griff, dass ich mir dann sage, ähm, weiß ich jetzt nicht. Ne, ich brauche es jetzt nicht. Also, wenn ich mal so dw was schon mal funktioniert hat, ich habe dann einfach alles schnell geschlossen und habe mich da mit anderen Dingen beschäftigt, das mache ich jetzt, das fällt mir immer wieder auf, dass ich das mache, bewusst, unterbewusst. Ähm, dass ich ich habe so ich, äh, versuche das so darzustellen, damit du das vielleicht vorstellen kannst, damit da besser Tipps geben kannst. Ähm, ich habe dann irgendwie so 10 Tabs auf aufm Handy, ne, vergleiche verschiedene Seiten und irgendwann wird mir dann so unterbewusst klar: „Was mache ich hier eigentlich schon wieder“, und schließe dann alles, alle 10 Tabs schließe ich und dann ist es auch erstmal gut, ne? Dann habe ich Ruhe und, äh, wenn ich Glück habe, kommt der Gedanke nicht mehr hoch. Wenn Pech, dann kaufe ich's i in 2 Wochen später, ja. <chuckles>
Mhm, okay. Mhm, hm. Ja. Mhm. Mhm. <chuckles> Wenn ich Glück habe, okay. Ja, dann muss ja Black Week für dich irgendwie die Hölle sein. Oder oder der Himmel, je nachdem, wie man es betrachtet, also
<chuckles> Ja, also, ehrlich gesagt, hat mich das vorher nie so wirklich tangiert, ne? Also, u dachte ich immer: „Boah, ich bin da eigentlich Black Week interessiert mich eigentlich gar nicht“, aber dieses Jahr war schon 'n bisschen schlimmer tatsächlich, muss ich ehrlich zugeben. Ähm, aber weil ich auch bewusst dann geguckt habe, ne, weil ich mich schon vorher mit irgendwelchen Dingen beschäftigt habe, hier neuen Fernseher, neue Soundbar und ja, dann kam die Black Week und dann konnte ich mich nicht mehr halten.
Mhm. Mhm. Mhm. Ja, fallen denn solche wie soll ich sagen, solche Vorfälle oder solche Phasen, äh, fallen die mit irgendwelchen äußeren Umständen zusammen? Ist dir das schon mal aufgefallen, oder kommt das wirklich spontan in den unterschiedlichsten Lebenssituationen und Wochentagen und was weiß ich, äh, einfach auf dich hernieder?
Mhm. Ähm. O du meinst, ob es Einflüsse gibt, wo ich dann besonders, äh
Ob das ob es irgendwelche Einflüsse gibt tatsächlich oder, äh, ob das, äh, äh, in Verbindung steht, zum Beispiel mit Phasen von Depression, Langeweile, äh, Ärger oder was weiß ich.
Mhm. Ja, ich denke, Langeweile ist 'n guter Punkt. Ich denke mal schon, dass wenn ich gelangweilt bin und dann irgendwie am Handy bin und dann durch die eine App die andere App rutsche und irgendwann lande ich in 'ner App, wo's um Kaufen geht, ja, dann dann kann man's schon sagen, das das dann, die die Gefahr höher ist, dass ich dann was kaufe. Ansonsten würde ich sagen, ich glaube, wenn man aber ich weiß nicht. Also, wenn ich mehr Geld zur Verfügung habe, dann auch, das merke ich auch immer wieder. Ich wollte gerade sagen: „Wenn ich nicht so glücklich bin“, aber das kann ich eigentlich gar nicht sagen. Ne, das ne, das nicht.
Mhm. Mhm, mhm. Ne, das nicht. Okay. Ähm, ist es vielleicht auch, ja, ich denke mal, dass das, äh, spielt ja bei jedem Kauf 'ne gewisse Rolle, ähm, so 'n gewisser Aspekt der Selbstbelohnung: „Das habe ich jetzt aber mal verdient. Ich lasse jetzt mal fünfe gerade sein“?
Mhm. Ja, schon so 'n bisschen, aber das Gefühl habe ich eigentlich ich weiß nicht. Ja, okay, jetzt habe ich dann am Ende des Jahres ich habe eigentlich das Jahr gut durchgehalten. Ich habe nicht so viel Geld ausgegeben, würde ich sagen. Und dann habe ich mir eben gesagt, hier bei dem Fernseher bei Soundbar: „Ja, komm, jetzt Ende das Jahres. Ich habe auch mehr Geld verdient jetzt, ne? Hm, und dann ich mache das jetzt einfach.“ Eigentlich wollte ich a warten, bis das mein derzeitiger Fernseher kaputt geht. Ähm, den habe ich jetzt schon seit 9 oder 10 Jahren. Der ging aber einfach nicht kaputt, ne, und jetzt habe ich trotzdem einen neuen geholt. Jetzt habe ich meinen eigenen ja, meine eigenen Prinzipien gebrochen quasi.
Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Ach. Ja. Also, wartest du ansonsten tatsächlich bei solchen größeren Anschaffungen, also, bis sie notwendig sind?
Genau, richtig, genau. Ja, eigentlich schon, warte ich versuche ich zu warten, aber das klappt halt nicht immer.
J Ja. Mhm. Also, 9 bis 10 Jahre ist auch 'ne lange Zeit. Also, da äh, weiß ich nicht. Also, so rationell kann man ja gar nicht sagen, dass man s „Ich warte jetzt.“ Wer weiß, wie lange der noch gehalten hätte. Äh, und dann, äh man will ja doch man will ja auch gerne mal was Neues um sich haben. Ist das nicht so? Ist das nicht auch zutiefst menschlich, dass man einfach neue funkelnde unzerkratzte Dinge um sich herum haben will?
Mhm. Ja, äh ja? Ja, klar. Ja, definitiv, ne, klar. Aber das Ding ist halt einfach, ich denke mir immer, äh: „Das war halt nicht so wirklich nötig“, weil ich gucke halt e eher wenig Fernsehen, ne, und, ähm und dann dachte ich mir so: „Muss das jetzt sein, dass ich mir den Neuen gekauft habe? Ich meine, der Alte hat's auch noch getan, ne?“ Es ist hm, aber ja, es ging halt
Mhm. Ja. Macht er dir denn Spaß? Macht der Neue dir Spaß oder macht er dir sogar mehr Spaß als der Alte? Oder ist ist ist nach dem 1. äh, was weiß ich, äh, Dopamin Rush ist dann irgendwie alles oft ja genauso wie der Alte. Oder hast du da wirklich Freunde dran?
Ja, schon, da würde ich natürlich Ja. Nein, natürlich habe ich schon Freude dran, aber das steht jetzt hier. Jetzt denke ich so im Nachhinein: „Boah, ich hätte noch 'ne Nummer großer holen können.“ <laughs> Aber aber aber ja, ja, ne, weil weil weil ich jetzt denke so: „Wenn ich jetzt einmal gekauft habe, hätte ich auch 'ne Nummer größer holen können.“ Aber ich bin da ich ne, ich hasse es zurückzuschicken generell, ne, Pakete. Und dann noch 'n Fernseher, das würde ich nie im Leben auf mich nehmen. Also, das ist Quatsch. Ähm, ja.
<laughs> Okay. Sehr gut. Ja. Ja. Ja, äh, nein. Ja. Das, äh, kann man nachvollziehen. Ähm, äh, hat dich das denn bisher in irgendeiner Art und Weise negativ beeinflusst?
Oh, das hm, ich würde gar nicht so
D Außer jetzt von dem schlechten Gewissen, sage ich mal. Äh, du sagst: „Okay, das ist natürlich jetzt nicht besonders positiv, schlechtes Gewissen”, aber ansonsten
Ja. Ja.
hat das dich wirklich irgendwie zurückgeworfen, als Mensch, als Konsument oder i in irgendeiner Hinsicht?
Mhm, ne, das würde ich jetzt gar nicht so unbedingt sagen, ne? Das da da ist eben das, was du angesprochen hast das schlechte Gewissen, das auf jeden Fall, aber sonst wüsste ich jetzt nicht, dass mich das irgendwie in irgendeiner Art und Weise negativ beeinflusst hast. Aber es nervt mich halt ungemein, da es immer wieder so meine eigene Art von impulsiv ist, ne, wie ich schon versucht habe zu zu erklären, und das ist einfach
Hm. Ja.
teilweise auch einfach unnötig und deswegen ja.
Ja, ja, ja. Okay, äh, das ist natürlich auch immer 'n Teil der Erziehung, ja, ähm, ich denke mal und nicht jetzt spezifisch bei deiner Erziehung, sondern generell. Äh, ich glaube, das ist ja 'n Grundbestandteil der Erziehung in unserem Kulturkreis, dass man also doch eher rational vorgeht und äh, nicht nur in unserem Kulturkreis, sondern noch spezifischer in Deutschland. Äh, da gibt's bestimmt auch noch Unterschiede in den Regionen, dass man sagt: „Na ja, äh, ne, äh, immer sparsam sein, ne, wer weiß, was morgen ist äh, nicht einfach für irgendwas rausschmeißen, das Geld, sondern Geld ist ja nützlich und wer weiß, wa wofür man's dann wirklich gebrauchen könnte.” Also das ist, glaube ich, schon, äh, so 'n so 'n hart verdrahteter Bestandteil unserer Erziehung hier ähm, ich weiß jetzt nicht, wie das bei bei der ganz neuen Generation ist, aber, äh, insgesamt gehört's ja doch dazu. Und natürlich, wenn man gegen diese, äh, Vorgaben, die einem die Eltern ja mitgegeben haben und die ja auch, weiß ich nicht, ja teilweise auch ihre Berechtigung haben äh, wenn man dagegen verstößt, ist ja klar, dass sich 'n schlechtes Gewissen einstellt, aber solange es dich nicht, sagen wir mal so stark negativ beeinflusst äh, also, ich rede jetzt hier von Schulden, ich rede von Insolvenzen oder ähnlichen Sachen, also ich ne, äh, sowas meine ich dann halt. Es gibt ja immer wieder Menschen, die tatsächlich das auch ähnlich wie Spielsucht oder 'ne andere Sucht nicht mehr, äh ne, äh, kontrollieren können und dann sich auch völlig ruinieren und auch psychisch absolut dann, äh, abtauchen und, äh, ja, d also, das geht ja weit über schlechtes Gewissen hinaus, also, das hat ja 'n gewisses Gefahrenpotenzial wie jede andere Sucht auch ja, selbst Gummibärensucht oder sonst irgendwas. Äh, da muss man halt aufpassen, aber das scheint ja bei dir überhaupt nicht der Fall zu sein und solange sich das nur, äh, als schlechtes Gewissen äußert klar, das ist nervig, ne, das ist genauso wie Porno gucken oder so. Ja, man weiß, was einen erwartet man weiß, äh, ne, 'ne 1/2 Stunde danach fühlt man sich auch nicht besser äh, das ist halt das ist halt so. Äh, und es ist auch, äh, natürlich, äh, wie schon gesagt halt 'ne 'ne Frage der Erziehung. Aber wenn's mehr nicht ist, ja, dann würde ich das irgendwie doch, ähm, einfach in Kauf nehmen, denn irgendwo ist es ja auch, ähm, 'ne Sache, die sich austariert. Auf der einen Seite das schlechte Gewissen, klar, das ist nicht so positiv, und auf der anderen Seite aber die Freude über dieses neue glänzende, unzerkratzte Ding mit allen möglichen Features, ja, äh, die dann doch Spaß machen und wo man denkt: „Ach, ich bin endlich im 21. Jahrhundert angekommen.“ Also irgendwie irgendwie wiegt sich das ja auf, äh, finde ich, und dann äh s würde ich mich gar nicht weiter dadurch belasten lassen. Schlechtes Gewissen ist immer eine antrainierte Sache, ähm, das kann sinnvoll sein, ja, also f klar, wenn man draußen rumläuft und Leute erwürgt, da sollte man 'n schlechtes Gewissen haben, aber wenn man jetzt sich nach doch reiflicher Überlegung dem Drang nicht widerstehen kann, äh, den neuen Fernseher zu erwerben, wo der alte schon s 'n Jahrzehnt auf'm Buckel hat, äh, das würde ich e eher leicht nehmen. Das nur so als Tipp, ja? Man muss sich nicht mit allen belasten.
Mhm. Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Mhm. Ja, okay, okay. Mhm. Ja, ja. Mhm. Mhm. Na ja. <chuckles> Mhm. Mhm. Ja, genau. Mhm. Ja, okay. Ja, alles klar. Also, ich sage es ich ich glaube, du willst jetzt nicht damit sagen, dass ich in Kaufsucht verfallen soll, <chuckles> sondern <laughs> ja, okay. Nein, nein.
Ja, das das wäre schon nützlich, ja, glaube ich. Dann hättest du größere Probleme, aber das, was du im Moment da hast, das ist äh, äh, ich glaube, das ist normal das ist in den äh, innerhalb normaler Parameter und ja, ne?
Ja, aber Normal, ja. Mhm. Okay. Ja, alles klar. Dann hat mir auf jeden Fall sehr geholfen, mal darüber zu sprechen, ähm, das so 'n bisschen rationeller zu sehen, und dann hoffe ich mal, dass ich jetzt erstmal Ruhe habe, weil ich habe ja neue Sachen.
Ja, gerne, natürlich. Ja. Ja, wunderbar! Genieße sie <chuckles> und den Rest des Abends dann. Tschau.
Danke dir. Bis dann. Tschau.